Ja, aber in Deutschland muss ich sagen, da, ähm, äh, die Leute die in den Bahnen schwimmen, die sind äh, die trainieren richtig, weil die ähm, hier habe ich immer das Gefühl ich bin recht schnell und so, und wenn dann in Deutschland d äh, ich mal in die abgetrennten Bahnen geben gehe, dann schwimmen die Leute mir manchmal weg. Ähm, eigentlich denke ich kann ganz gut Tempo machen oder ich versuche dann auch 'n bisschen schneller zu schwimmen, um einfach zu sehen, ähm, ob ich da mithalten kann.
Mhm. Ja. Mhm. Ja. Okay, das ist ja spannend, ja. Mhm. Mhm, ja. Hast du dann auch an vielleicht sonst noch irgendwelches Equipment? Vielleicht auch mal zum Kraulen dann gibt's ja solche, ja, solche Plastikpaddel, meine ich dann für die Hände, wo man dann bisschen
Ähm, ne, habe ich eigentlich nicht. Ähm, und, ähm, äh, es gibt ja auch die dieser, äh, Boards, die man da mitnehmen kann, aber, ähm, äh manchmal sieht man Leute damit, aber eigentlich darf man die auch gar nicht hier mit in den Pool nehmen. Also ich gehe einfach
Mhm. Genau, ja, die meinte ich. Ja, mhm. Ah, okay, wieso nicht?
m wei weiß ich nicht, aber einfach dann, dass man die Leute nicht stört, sons sonst kommen halt alle Leute mit ihrem Equipment oder aufgeblasenen Tieren und so. <chuckles> Ich glaube, so hat sich die Regel da eingespielt. Aber es geht auch ohne, ist auch so schön.
Mhm, okay. Mhm. Mhm. Ach so, okay, verstehe. Mhm. <laughs> Okay. Ah, okay. Ja, das kling das klingt das klingt einleuchtend, ja. Jetzt vielleicht noch ganz kurz zum Ende: Ja, was wäre denn dein Leben jetzt ohne dieses Hobby Schwimmen?

Ja, also ich bin 'n Poolschwimmer. Also mit mit Seen ist hier auch nicht viel, aber gut, äh, ans Meer könnte ich praktisch auch, das ist nicht allzu weit weg, aber es ist halt hier nicht nicht wie irgendwie in Florida oder Hawaii, dass das Meer richtig warm ist. Das ist schon recht kalt.
Mhm. Mhm.
Und, ähm, ja, ich habe eigentlich lieber so 'n schönen klaren Pool.
Mhm, verstehe. Und vorhin hattest du noch erwähnt, ja, im Winter mit dem beheizten Pool, ja, wie wie sind denn da so die Temperaturen bei bei euch im Winter? Und dann ja, wie wie warm ja ist da das Wasser jetzt konkret im Winter dann in dem beheizten Pool?
Also ähm, in dem beheizten Pool weiß ich gar nicht. Ich habe da kein Thermometer dabei, aber das ist schon sehr angenehm. Es könnte meiner Meinung nach 'n bisschen kälter auch sein, ne? Ähm, äh, aber ich gehe auch meistens vorher in Jacuzzi und dann in den Pool und, ähm, äh, ja, dann ist, w w we wenn man dann 'n paar Runden geschwommen hat, ist es, äh, warm genug. Und, äh, draußen ist ja auch hier im Winter ich mein im Moment ist es sehr ka sehr kalt, <chuckles> wirst wahrscheinlich lachen, so 16 Grad, aber, ähm aber es, äh, äh im Winter kann's also auch mal 20 C 25 C sein, ne?
Mhm. Mhm. Okay, verstehe. Okay. Mhm. Wow. Mhm. Mhm. Mhm. <chuckles> Ach, verstehe. Okay. Ja. Okay. Wow. Mhm.
Und i im Sommer auch mal 40 C, ne? Und dann, ähm, hm ich weiß nicht, also dann, ähm, äh, schwimmen und, ähm, auch auch andere Sportar Sport mache ich insgesamt gerne, aber schwimmen ist, glaube ich, mein mein Lieblingssport oder mein auch mein Hobby.
Mhm. Mhm. Ja. Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen bei solchen solchen Temperaturen dann auch im Sommer, ja. Wie sieht's denn vielleicht auch noch aus mit ja, mit Fitnessstudio in so 'nem klimatisierten Raum?